Dass man halt akzeptiert wird, als Teil der Gesellschaft, ja, und dass man sich wirklich, zu Hause fühlt, ja? Weil ich bin definitiv nicht so 'n Typ, der immer on the road sein will, auch wenn ich schon sehr, sehr viel gereist bin, in meinem Leben.
Und die Ängste sind, auf jeden Fall, total nachvollziehbar. Es sind ja auch einfach Sorgen, aber ich habe mal gelernt, ähm, dass es diese Sorgen, die du dir machst, dass es eigentlich auch gut ist, wenn man die sich macht, weil man dann einfach vorsichtiger rangeht und meistens dann kann man natürlich nie vorhersagen, dann ins Gegenteil verläuft. Aber das macht dich besonders aufmerksam, auf die ganzen Themen und, ähm natürlich, wenn du jetzt jeden Abend nicht mehr schlafen kannst, dann ist es natürlich 'n anderes. Aber wenn's so 'n bisschen ist ich weiß nicht, wie hoch 's auf auf 'ner Skala von 1 bis 10, sind denn deine Ängste aktuell?